Como explicar uma separação ou um divórcio pra para as crianças?
Olha, é algo bem difícil, né.
Difícil, né, uhum.
Corre até bem difícil, mas como adulto, eu acho que já temos experiência suficiente, né, não somente com divórcio
Você já passou por isso?
Já passei, infelizmente.
Uhum, certo. Não é fácil para ninguém, né.
Não, verdadeiramente não é fácil, mas a gente aprende a conviver, correto?
Hum, é.

Talvez, ele o seu ex-esposo tenha uma opinião diferente, mas na sua opinião qual foi a parte mais difícil para o seu filho?
A parte mais difícil dessa separação para o meu filho foi trocar de escola, porque ele mora, eh, em uma cidade, ao longo de 30 minutos, 35 minutos daqui, então infelizmente por ter mudado de casa não tinha, né, e trabalho não tinha como eu, eh, acordar quase 2 horas mais cedo, para levar ele e voltar e chegar a tempo ao trabalho.
Hum. Hum. Certo. Na dis a distância era muito al muito grande.

Certo, entendo, então então tá, a justiça interviu de alguma forma pelo bem do filho do casal.
Correto.
E como é que você explicou para o você disse 3 anos? Como é que você explicou para o bebê, pra a criança de uma forma que ele compreen compreendesse, assim, de acordo com a realidade dele, que que você fez?
<clicks tongue> Um dia, né, logo após de eu ter saído da casa, e tivemos que já mudar pra outra casa, ele falou
Você saiu com o bebê?
Com o bebê, correto. Ele perguntou, cadê o papai? O papai não não vai dormir?
Certo. Hum, como é difícil, né, pra ouvir isso.
Nossa. E eu tive que explicar, falei assim: "Não, hoje o papai não vai dormir aqui, vai ser somente eu, né, a mamãe, você". <clicks tongue> E aí o meu filho não entendeu muito bem, mas já estava tarde à noite, e fomos dormir. No próximo dia, eu sentei, conversei com ele e falei: "Olha, o papai e a mamãe não está junto". E eu sabia que ele mesmo se não não ia entender, mas eu tentei de uma forma, eh, mais simplificada a falar. Falei olha: "O papai e a mamãe não está junto, você vai na casa do papai, a mamãe já tem uma casa nova, e você hoje vai ter 2 casas, então vai ter semana que você vai morar com o seu papai, vai ter semanas que você vai morar comigo". Eh, ele meio ficou assim confuso, mas eu falei: "Olha a parte boa, você vai ter 2 casas para você ir, agora você pode escolher", aí ele falou
Uhum. Uhum. Cer Hã. Certo. Hum. Certo. Uhum. Aham. Mostr mostrar para ele um um al alguma vantagem nessa novidade que para ele é ruim, né.
É, uma vantagem, eu falei: "Uma das vantagens também, né, você vai ter quartos 2 quartos, vai ter, eh, mais brinquedos, brinquedos separados, diferentes, brinquedos lá, brinquedos aqui". Então eu tentei fazer dessa situação, uma situação que ele pode, eh, até, né, quando ele chegasse numa certa idade diversão.
Uhum. Hã. E oba. Tem brinquedos aqui, brinquedos lá. Uhum. Enxergar como uma uma uma novidade boa, mas, assim, essa foi a notícia. Mas e a adaptação dele, como é que foi?
Agora, a adaptação dele, toda vez que a gente saímos, já não tinha o pai dele do lado, a gente íamos, eh, pra escola junto levar ele, já não estava ali, a gente ia no su uma rotina já ia no supermercado normalmente 2, 3 vezes na semana à tarde, é depois do trabalho, o pai dele já não estava ali.
Hã. Hum, tem a roti Cer As rotinas as rotinas mudaram, e a pergunta da criança
Mudaram.
tem uma sabedoria grande, né.